Eee, ada sih, eee, sepatu untuk lari kan biasanya ada ada peruntukannya ya, kayak, eee, buat recovery ada tuh, recovery setelah lari panjang, buat yang lari race, lari apa, lari balapan juga ada, atau lari sekedar jogging juga ada, nah biasanya kalo aku, ngambilnya sepatu-sepatu yang jogging sih. Itu secara bentuk emang disesuaikan ya, eee, kalau sepatu lari yang untuk balapan itu ramping, eee, dan apa ya, eee, enteng gitu, nah kalau yang yang jogging itu, eee, bener-bener menekankan kenyamanan sih, eee, ini cocok buat jalan kaki ya karena secara pace atau secara kecepatan juga enggak terlalu cepat. Jadi bentuk sepatunya itu enggak terlalu ringan, eee, cuman enggak berat banget juga, eee, terus sol bawahnya itu bener-bener empuk sih, biasanya tebel, empuk gitu, eee, itu nyaman buat jalan kaki, aku suka sih.
Ya ya ya. Oh enteng ya. Mhm. Oh oke, berarti memang ada ya gitu ya sepatu khusus yang lebih cocok ini untuk jalan, jogging, yang ini yang untuk lari gitu, oke. Nah terus nih kalau misalnya pas pagi-pagi gitu kan atau sebelum, eee, mau, eee, jalan pagi gitu kan nah, kalau ada kendala mungkin Mas kayak cuaca atau apa, itu biasanya tetep diteruskan ya mungkin dengan pakai mantel atau apa, atau memang cuti gitu?
Eee, biasanya kalau t hujan ya, eee, itu aku batalin sih, dan aku ngarep, eee, semoga nanti sore enggak hujan gitu, tapi kalo sore juga hujan biasanya dalam 1 hari itu aku bener-bener enggak olahraga jalan kaki gitu. Karena kalo aku paksain misalkan pake jas hujan gitu takutnya masuk angin Kak, <laughs> sehat enggak masuk angin, iya kan.
<laughs> Bener juga. Awalnya pengen sehat malah jadi sakit ya Mas ya.
Bener bener.
<chuckles> Oke menarik ya. Nah terus kalau di sore hari gitu kan, itu rutenya gimana Mas? Apakah memang di sekitar lingkungan rumah? Atau mungkin ganti nih di sekitar lingkungan kantor? Se eee, berhubung pulang kerja kan gitu.